Pues, es que, no, realmente con la que conozco desde que trabajábamos, casi no la veía, por el tema de sus niñas. Y entonces, o sea, tengo una buena relación con ella, tenemos muchos años de ser amigas, pero, realmente, yo creo que nunca me he ido a desayunar con ella, pero te digo, yo trabajo, ella es una mujer de casa, entonces tiene todo este tiempo. Yo no. Entonces, eso nunca ha pasado, pero también siento que me ha quitado un poco a la chaparrita, porque antes a la chaparrita yo la tenía disponible para todo, en mis tiempos libres, y ahora ya no.
Ujú, ujú. Claro. Claro. Claro.
Ahora me dice: "No, espérame, es que ya me invitó fulanita de tal a a comer a no sé cuánto", y yo: "¡Ah, qué bárbaras!, y a mí no me dijeron". "Pues si no vas a poder llegar", le digo: "Pues sí, pero te estoy hablando de las 6, no de las 4 de la tarde", ¿no?
<laughs> Sí, pues, a a lo mejor podrías, sí platicar con ellas, y decirles: "Oigan, pues, eh, invítenme, vamos a hacer co actividades cuando estén", digo, a a lo mejor, este, con la que más confianza tuvieras.
Entonces Pero, ¿y qué tal que no me quieren invitar?
Ah, bueno, ellas tomarán su decisión, ¿no? Pero, según lo que tú me platicas, yo creo que no no no sería ese el supuesto, ¿no? Digo, si la relación es franca y abierta, y y se la pasan bien, pues, a lo mejor ha habría que de de buscar la manera de decirles: "Oigan, pues vamos a hacer plan, este fin, o, a ver cómo lo hacemos", ¿no?
Ah, pero voy a Mm, pues sí, igual y sí. Ay, pero sí, me dicen que no, voy a sentir muy feo. Entonces, eso eso es lo que lo que me da miedo, ¿no? Eh, tengo miedo como que a que me rechacen al final y, pues, que a lo mejor todo esto no me lo estoy imaginando, y que sea realmente que me estén haciendo a un lado, ¿no? Entonces, eso es lo que me da un poquito de miedo, pero, pues, también, el no, como quien dice, ya lo tengo, ¿no?
<laughs> Sí, sí. Entiendo. Sí, entiendo. Sí, digo, y y, pues, a lo mejor en algún momento ya las circunstancias se se acomodan, para que pueda cambiar la circu la situación, y estén más juntas nuevamente, ¿no?